Kira-kira begitu. Nah, k
Nah, betul itu, Kak. <chuckles> Jadi sih, kalau misalnya kayak ada harapan ya, Kak, kalau misalnya aku sih berharapnya, ke depannya, sistem politik di Indonesia ini kayak lebih bisa transparan dan bersih lagi, gitu kan, dengan mengurangi praktik korupsi dan juga politik uang. Karena, sebenarnya kayak Indonesia ini kayak kaya banget, gitu kan. Sebenarnya kita tuh harusnya udah maju banget, gitu kan, dari negara-negara lain. Karena kayak sumber daya, eee, alamnya tuh kayak melimpah sekali, gitu kan. Bayangin lo, Kak, kayak, eee, wah aku baru tahu, gitu kan. Korupsi, eee, triliun-triliunan, gitu kan. <chuckles> Itu uang triliunan ratusan triliun, bahkan. <laughs> Ada yang lebih, kuadriliun. Aduh, kayak nggak kebayang, ini gimana lah, gitu kan. Heeh.
Iya. Heeh. Iya. Betul. Betul. Mhm, benar sekali. Iya. <chuckles> Banget. Iya, benar benar. Betul betul. Iya. <laughs> Iya. Andaikan memang ya, eee, uang itu tidak dipersa dipersalahgunakan itu, bayangkan, berapa banyak infrastruktur yang ada di kota maupun desa bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, dan meningkatkan kualitas hidup kita juga, yang sebagai heeh, orang dewasa, baik juga anak-anak, terutama anak-anak yang sulit untuk bersekolah. Ya itu, eee, pemikiran utama kita, sih ya. Karena, baga sebagaimanapun juga, uang uang yang ratusan miliar begitu ataupun sampai triliun itu kan, mampu membangun sekolah-sekolah, mampu membangun fasilitas umum, yang bisa digunakan agar, eee, ya mereka yang lebih jauh dari kota itu bisa mendapatkan akses yang samalah, seperti kita juga. Begitu.
Iya. Betul. Iya, betul itu. Heeh heeh. Iya. Masyarakatnya juga, heeh, mhm. Iya. Iya, ih. Iya, betul. Iya. Mhm. Iya. Iya! Betul. Iya. Mhm, iya, betul banget sih, Kak. Karena kan, kayak aduh, miris banget, gitu ya. Kayak, eee, lik jalanan kok masih ada, gitu kan. Eee, pemulung, terus yang, eee, di lampu merah, gitu. Aduh, kayak sedih banget, gitu. Terus kayak di pedesaan, pedalaman gitu kan yang, eee, nggak punya sama sekali kan, akses jalannya juga, eee, masih jelek, kan. Jauh banget, gitu kan, kayak mau ke rumah sakit, gitu. Aduh, kayak gimana sih itu? Kayak, uh! Kesel banget, gitu kan, kalau ada yang korupsi tuh, kayak, "Yah, mu tuh."
Iya. Mhm, benar. Iya. Mhm. Mhm. Iya, benar benar. Benar, it tu Iya iya. Betul betul betul. It
"Apakah nggak cukup," gitu kan <chuckles> "uangnya," gitu, "yang kamu dapatkan dari hasil yang halal itu," gitu. Heeh, iya.
<tsk> Iya. <chuckles> Benar sih, itu. Pikira apa, eee, permasalahan utama kita lah lah ye, sebagai yang ada dialami di Indonesia ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, nih. Menurut kamu, peran masyarakat dalam sistem politik sekarang ini sudah aktif belum, peran masyarakatnya? Apa, eee, sudah ku apa masih biasa aja atau, ya s tidak berubah-berubah dari waktu ke waktu?
Mmm. Iya, betul. Heeh. Iya. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm.